Bạn ơi, thiệt tình luôn á. Mấy bữa nay mình đuối quá rồi, mình mới tìm tới bạn hỏi ý kiến bạn xíu nè. Cái chuyện á, là mình bị mất ngủ, mà không phải mất ngủ theo kiểu là mình, à, mình, à, kiểu, ngủ không đủ, mình cảm thấy mình vẫn ngủ đủ nha, nhưng mà hổng biết sao dậy xong á cảm thấy mình bị kiệt sức lắm bạn. Kiểu như là mệt mỏi kéo dài luôn á, mặc dù là mình ngủ rất là đủ nha, mình không có hề ngủ thiếu tí nào cả, có khi mình còn ngủ dư nữa cơ, kiểu như vậy. Đó mình không hiểu làm sao mà bây giờ á, mỗi ngày của mình á, nó, kiểu, nó diễn ra theo kiểu vầy nè, mình dậy, nhưng mà mình cảm thấy là nó mắt mình nó mỏi mỏi, mỏi mỏi làm sao đó, nó nó cay cay, cay cay, xong rồi mình, ô kê, mình vẫn ăn sáng rồi là là vệ sinh này nọ các kiểu. Nói chung là rửa mặt đồ đầy đủ, chứ hông phải không. Mình cũng, a, gọi là, hay uống như thế, gọi là, nước trà vào buổi sáng á bạn, mình hay uống có thể là mình uống là trà tắc, hay là mình uống những cái loại trà này nọ, nói chung là phải có ngọt ngọt một xíu cho nó có năng lượng xíu vào buổi sáng. Đúng rồi, dạng như vậy, mình không uống cà phê, thì mình hông uống cà phê, nhưng mà mình, à, thì uống trà nhiều. Đó, thì dạng như vậy. Đó, rồi mình đi làm, nhưng mà trong cái lúc mà mình đi làm á, thực sự là mình rất là mệt, mình không hiểu tại sao nữa mà mình cảm thấy rất là đuối luôn. Kiểu như là làm việc cảm thấy cái hiệu suất nó không được tốt á bạn. Mình bị như vậy cũng một thời gian rồi chứ không phải không. Đó, đó, ưm, mình, ờ, gọi là, hồi trước á nha, lúc mà chưa bị cái tình trạng này á thì mình thấy công việc của mình nó tốt lắm, tại vì mình làm xong, người ta làm tới đâu thì hả nó tốt tới đó, hiệu quả nó, ô cao, nói chung là hiệu suất tốt, còn bây giờ mình thấy là mình làm nhiều mà hiệu suất nó không có được bao nhiêu cả. Mình vẫn ngồi đó, mình vẫn hả tập trung vào công việc. Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà mình cảm thấy nó nó nó chậm lắm bạn ơi, cảm giác như là bằng có chắc là được 25%-30% so với hồi trước à, khá là thấp luôn á, hiệu suất thấp lắm. Nên là đâm ra mình phải xử lý cái việc mà mình kiệt sức hằng ngày như vậy nè. Mình cảm thấy kiệt quệ như vậy, mình phải xử lý nó chứ không để như vậy hoài hông có ổn.
Sao vậy? Sao vậy bạn? <laughs> Thương chưa. Ừm. Ờ. Thiếu giấc. Ờ, hiểu. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, rồi. Rồi. Ừm. Rồi. Ừm, để cho nó tỉnh táo, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Rồi. Mệt mỏi. Ừm. Ờ. Ừm, ừm, ừm. Rồi, hiểu luồn. Ừm. Vẫn có hiện diện, vẫn có làm công việc, đúng hông? Nhưng mà chất lượng nó không như mong đợi. Ừm. Ừm, hiểu luôn. Wow. Ừm. Ừm, rất là mệt mỏi ha. Ừm, ừm.

Bạn nói thì mình mới nhớ nhớ, để mình nhớ nha. Thật ra thì cũng có cái vấn đề nào đó đó, chứ không phải không. Tức là dạo mình bị á thì mình bị cũng phải chắc là cũng phải được, ừ, 1,5 tháng rồi đó, chứ khoảng 2 tháng đi cho là 2 tháng đi nha. Nhưng mà tầm 1,5 tháng, 2 tháng đó, đó, thì mình nhớ là cái giai đoạn đó đó tới bây giờ nha, thì bây giờ thì đỡ hơn một xíu rồi. Nhưng mà cái thời giai đoạn đầu á là mình đang bị cái vấn đề về chuyện tình cảm rất là nhiều. Tức là sao? Tức là cái vấn đề này là bạn gái của mình á, ờ, đợt đó là giận mình cái vụ là sinh nhật của cô ấy cũng như là, hình như là ngày 20 tháng 10. Cái đợt 20 tháng 10 đó bạn, thì đợt đó đó, ờ, mình quên cái cái cái việc là phải tặng hoa, nên là lúc mà mình, kiểu đúng rồi mình bị giận mà, kiểu là, tức là mình không phải mình không làm gì nha. Mình bạn gái mình thì, kiểu là, rất là thích hoa, nên là, kiểu như là, nếu mà mình tặng hoa thì có cái để đăng lên mạng xã hội khoe này nọ đó, kiểu như vậy. Bạn gái mình cũng mới tầm 26, 27 tuổi thôi nên là còn thích mấy cái mà khoe khoe này nọ lắm, thật sự. Với lại một phần chắc là tủi thân khi mà ai cũng đăng hoa lên đăng đăng quà này nọ mà không có từ từ người yêu đó. Mà thật ra thì đợt đó mình bận quá, công việc nhiều, công việc nó nhiều quá xong là mình cũng quên. Xong mình vào công ty á bạn, mình mới thấy mọi người kiểu tặng nhau 20 tháng 10 mình mới "Ơ, chết rồi!" Thế là mình đành phải cái giờ đó mà đặt hoa là hết đặt được rồi bạn. <laughs> Nên là, đó, mình đành phải chuyển khoản tiền. Đúng rồi mình chuyển khoản tiền kèm với lời chúc ở trong cái cái chuyển khoản á bạn, nhưng mà nó hông có cách nào cứu được hết, nên là bị giận một cú rất là nặng. Tại vì không phải lần đầu mình quên cái việc này, cũng vài lần rồi. Đó, kiểu như vậy, nên đâm ra là nó cũng khá là ảnh hưởng tới mình. Và đợt đó mặc dù là ừm.
Ừm ừm. Ờ, chứ không phải tự nhiên đúng hông? Rồi. 2 tháng ấy nhỉ? Ừm. Ừm. Đó, chính xác rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Ờ. Bạn giận, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm. Đăng bài, hiểu hiểu. Ừm. À. Mình thì hông có, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm. Rồi. Quên. Rồi, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, rồi chữa cháy, đúng hông? Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. Ừm, rồi, hiểu. Ừm, ừm. Có nghĩa là bạn sẽ rất là buồn, rồi bạn có những cái, gọi là, ờ, về mặt cảm xúc trong lòng giữa hai hai người, có nghĩa là bạn đó giận bạn rồi sẽ sẽ có những cái là giống như chia tay, chia đồ vậy đó, đúng hông? Thành ra là bạn hướng thấy là cảm thấy rất là buồn và nó ảnh hưởng tới cái việc giấc ngủ của bạn đó. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, có. Ừm.